والله هو كان بيحصل خلافات بس اللي هي الحاجات البسيطة اللطيفة اللي هو إيه، أنا خلاص مش لعبت لمّا حد يخسر مثلًا خلاص مش لاعِب، خلاص ما أعرفش إيه، اللي هم بِيتقمصوا لمّا مثلًا يخسروا في اللعبة أو حاجة، بس عادي والله إحنا بنقعد مثلًا نتّريق عليهم، واللي هو لأ، ودي لعبة وأنتم بِتهزّروا والحاجات دي كُلّها، فكانت بتحصل خلافات لطيفة. جدًا. وكُنّا أصلًا خلاص إحنا مش عايزين حد يزعل عشان ما يخرجش من الدور، إحنا كُنّا بنبقى عاملين اللعبة على عددنا، يعني بنشوف الأول عددنا هيبقى قد إيه؟ مثلًا لو حد برضه غريب دخل، لإن ز زمان يعني لمّا كُنّا الواحد بيلعب، كُنّا دايمًا أي طفل معدّي يدخل معانا في اللعبة، كُنّا بنلعب ألعاب كتيرة أوي، فكُنّا بنضبّط اللعبة على حسب العدد. إمم.
<chuckles> <chuckles> آه، الجو اللطيف ده يعني. آه، الجو لطي مفهوم، مفهوم. مفهوم أوي، مفهوم م مفهوم. يعني أنتِ كده بتقولي علشان ش على مثلًا عشان أنتم كان سِنُّكم صغير ودي في مرحلة البراءة وال كده، فكانت الاختلافات كانت بسيطة ما بين الأصحاب الصغيرين وكده. هل بعد ما كَبرتوا بقى و بدأتوا تلعبوا ألعاب جماعية، مثلًا زي كرة القدم أو غيرها اللي بتناسب سِنُّكم أكيد يعني، هل هل ك أ أصبح الخلاف أكبر من كده والّا برضه ظَلُّوا إنه هو بسيط، واحتفظتوا بصداقتكم وكانت المنافسة شَريفة والّا برضه ظهرت بعض الخلافات الكبيرة بينكم وبين بعض؟
إمم. والله الخلافات ظهرت، بس مش ما بيننا وما بين بعض. بُص هاحكي لك، أنا عندي ابن عمّي، هو ابن عمّي ده كان أكبر منّنا بشوية بس كان غبي شوية في الأحكام بتاعته، كان لمّا حد يخسر آه. <chuckles> كان هو مش مش مش مراعي فرق السِن، مش مراعي أي حاجة، يعني مثلًا إيه، كان لمّا حد يخسر مثلًا يحكُم عليه حُكم مُعيّن، إحنا خلاص إحنا بنلعب من غير أحكام، إحنا مش مدِّيين أي خِوانَة هنلعب عادي ونخسر إيه المشكلة يعني، ما نخسر إحنا بِننبِسِط، مش عايزين أي حُكم. بالضبط. هو قرّر آه، هو قرّر يِعكنِن علينا بقى ويعمل علينا حُكم كده منّه لنفسه آه، آه، لأ ده هو كان بيعمل قواعد كده مع نفسه ويقول دي قاعدة اللعب. ومثلًا إيه، لو هو خسر في دور يقول لأ دي مش من القواعد ويغيّر قواعد كده على مزاجه وإحنا كُنّا بقى صغيرين، فما كُنّاش فاهمين أوي، فكُنّا بنقول آه هو فاهم اللعبة أكتر منّنا، كُنّا واثقين فيه يعني، هو فاهم أكتر يعني. <chuckles>
كان غبي؟ <chuckles> آه. آه. أيوه مفهوم. جَو مَرِح يعني وما فيهوش أي ما فيهوش أي مشاكل. يعني الجَو كان حلو، تمام. اهم. يا ساتِر! يِعكنِن عليكم في اللعب. للأسف إمم. إمم. آه. يعني أنتِ وصفتيه بإن ده تصرُّف غبي وتصرُّف مش كويس يعني، فإيه طب المفروض يكون إيه التصرُّف الصحيح مثلًا خ خلال الألعاب الجماعية، من وجهة نظرِك يعني؟ أنتِ بتلعبي مع مجموعة وبتشوفي أشخاص مثلًا بي بيتصرّفوا بحُمق مثلًا في اللعبة وبطريقة فيها ش شيء من الحِدّة أو شيء من فَرْض الرأي أو كده أو م ممكن نقول التنافس الغير شريف. طيب، هو المفروض اللعبة الجماعية تكون شكلها إيه؟ ويكون إيه ال ال المفروض ال ال ال الجماعة اللي بيلعبوها أو س مجموعة الأصدقاء، إيه اللي يكتسبوها من ال من اللعبة دي؟
ما أنا ه هاحكي لك، إمم.